ये पिक्चर ही काफ़ी है।
जी।
वो भी
हाँ, उस व वही वही मैंने कहा कि जैसे अ, ये सोशल मीडिया की वजह से लोग एक दूसरे के पास हो बहुत ही ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं और वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही बातचीत करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कभी भी सोशल मीडिया की ब पर बातचीत कर बातचीत की जगह ले सकता है क्योंकि जो एक कनेक्शन बनता है असली बातचीत में क्योंकि जब हम लोग मिलते बातें करते हैं क्योंकि वो एक्शन्स ज़्यादा मैटर करत उस टाइम पे
म् हुँ। हुँ, हुँ। सही बात है।